É é é do eu não chamaria de imposição, mas eu gosto muito de uma coisa planejada, sabe. Eu acho que quando eu eu olho na minha agenda, e e isso funcionava muito quando eu trabalhava, eu já planejava a semana. Eu gosto de olhar e saber: "Ó, hoje, eu vou fazer das 8h às 10h, não vou ler email, não vou fazer nada, eu vou ex e e executar e essa essa entrega". É, e aí isso é.
Hum. Aham. Ter alguma coisa já planejada, né. Essa tarefa, né. Ah, entendi, então realmente para você, como você vem aí, do do m do meio corporativo, né, que que ex acaba exigindo da pessoa ter sempre prazos, tendo coisas para cumprir, talvez possa funcionar, sim, para você, essa questão de se impor um um momento específico para praticar, eh, esse exercício, né. E qual você acha que que você seria bom pra você? Funcionava mais de manhã, mais de tarde, como é que é?
Um mome é. Eu estou achando que o meio da tarde vai fazer mais sentido pra mim, sabe. É o é o período que a academia não está muito cheia
Hum, legal. Isso é bom, né, isso é verdade, você acaba ficando mais à vontade, ali, né.
né, e é, você fica mais à vontade e e não tem aquela coisa de ficar disputando aparelhos, né, e chega lá é.
Também, né. Academia cheia dá uma agonia na pessoa, né.
É, é. Então, eh, o que eu estou pensando é é colocar numa no período da tarde, por exemplo, 15h, porque daí eu eu faria tudo que eu tenho que fazer, né, todo é, desde cuidar da casa
Aham. Sim, cumpriria teus suas obrigações de casa, né, exatamente.
é, é, faço as coisas da casa, eh, faço eu tenho alguns cursos que eu faço, online, e tal, e aí fazia, como se 3 horas acabou meu dia, e eu tenho que cumprir isso, e depois voltar, e e e só a eh, fazer o que o que dá tempo até o comecinho da noite, né. Mas eu estou assim, é é
Aham. Uhum.